N no, e per fortuna è è quasi quasi tutto digitale, quindi ho diverse cartelle coi condomini con le fatture da pagare X, Y, quindi con l'Excel anche in cui delle voci, sono distribuite, c'è scritto cosa pago, cosa non pago, quindi le cose tengo tengo traccia tengo traccia. Ehm, fatti il mio problema, ne a al momento, fortuna non è ancora successo, non è il perdermi qualcosa. Eh, ma è proprio il dimenticarmi, ehm, a volte di averla persa o meno. Cioè è successo che mi arrivasse la classica magari bolletta della luce che dici: "Ah, ah, ah, hai schivato il"
Okay. Ah, quindi tieni traccia, no? De delle Okay, ti vabbè può su okay.
"il momento di pagamento". Che non succede niente, eh, non ce niente, te lo dicono e basta. Eh, però li capisci che: "Ah, volo e eh, v l'ho messo in t tutto in agenda, però dopo l altre cose son subentrate e me lo sono dimenticato."
Mh. Ma, mhmm, ehm, controlla vabbè, mhmm, hai mai valutato la possibilità di di di fare un pagamento diretto sul conto corrente condominiale? Eh, in questo modo no non devi più fisicamente portare a termine questa veramente noiosa pratica. Man mano le bollette arrivano in modo diretto, no, eh. Eh, in alternativa comunque ormai quasi tutte le compagnie hanno delle applicazioni che ti mandano il remind. Questo è è comodissimo, è comodissimo, poi fai online, la procedura è anche molto più veloce perché veramente solo con un click, do ti arriva l'email, ti ricorda la bolletta da pagare, magari fai un minimo di controlli, ecco, questo ci sta, e poi paghi. E se non lo paghi, te lo ricorda, e te lo ricorda, e te <chuckles>
Eh, qualche volta. Mh-mh. Sì, sì, sì. Ehm, allora, verissimo. Comodissimo. No, quello è vero. E <chuckles> esatto, esatto. No, il problema con quelle app lì, o almeno con alcune con cui ho avuto il dispiacere di di lavorare io diciamo, è che hanno un sistema in cui tu devi ricreare la password 1 volta al mese, diversa dalla precedente
Ah.